อืม อะฮะ
<chuckles> ก็เอาเรื่องอะ แล้วไม่รู้ว่าเรียกแท็กซี่ประเภทไหนมาด้วยนะ ที่กวัก ๆ เรียก ก็คือขึ้นไปแล้วมันไม่รู้ไง แล้วก็ ก็นั่นแหละ โดนไปคนละ 1,000 ก็คือมัน มันไกลอะเนาะ บ้านเพื่อนมันออกชานเมืองนิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย
เออ เออ อืม เออ ๆ ๆ นึกออกค่ะ
เสร็จแล้วทีนี้เราก็แบบ เราก็ หงุ หงุดหงิดแหละ มันก็คือความลำบากอะ แล้วมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่ง ก็คือ
เออ เข้าใจ
นัดกันไป Fuji ถามว่าแบบ
Fuji-san โอเค
วันแรก ใช่ วันแรกที่ลงเครื่องอะ คือไม่ได้นอนบ้านเพื่อน วันแรกที่ลงเครื่องอะตกลงกันว่าจะไปนอนที่ Fuji แต่ว่า
อ๋อ แบบใกล้ ๆ เออ ค่ะ
ใช่ แต่ว่าขึ้นเครื่องอะไม่พร้อมกันนะ หมายความว่าขึ้นคนละรอบ อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าลางานได้ไม่พร้อมกัน
อ๋อ ต่างเคาะ เออ ก็คือต่างคนต่างไป แล้วไปเจอกันที่สนามบิน ที่นู่น อย่างเงี้ย
ไปเจอกันที่นู่นเลย ไปเจอกันที่โรงแรม ที่ Fuji เลย
อ้าว เหรอ?
ใช่ แต่คือเพื่อนเนี่ยไปถึงก่อนวันหนึ่งเลย แล้วเราก็ โอเค ไปถึงก่อนวันหนึ่ง เพื่อนก็ไปทำกิจกรรมรอบ ๆ Fuji เนาะ คือเราก็จะเน้นที่ Fu งั้น ถ้าเพื่อนอยากจะไป มันมีกิจกรรมอย่างอื่นเพื่อนก็ไป อะไรอย่างเงี้ย เปิด อ เพื่อนก็วางแผนนู้น นี่ นั่น แต่มีอย่างหนึ่งที่เขาอยากทำมาก เขาอยากไปถ่ายฝาท่อ ฮ
อ๋อ อา ๆ เข้าใจแล้ว อ๋อ ค่ะ อือ ๆ ๆ เออ ๆ โอเคค่ะ ฝาท่อ คือ มันยังไงนะคะฝาท่อ?
คือที่ญี่ปุ่นน่ะ คือที่ญี่ปุ่นน่ะ ฝาท่อน้ำอะเขาจะทำเป็นลวดลายเป็นแบบ เหมือนเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง อะไรอย่างเงี้ย สวยงาม เพื่อนก็แบบ โอ้โฮ
ออ อ อ๋อ เออ ๆ ๆ เออ อ๋อ มันก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละเมือง มันก็จะฝาท่อแบบลวดลายไม่เหมือนกัน อย่างงี้เหรอ?
ใช่ มันก็จะไป ใช่ ๆ ก็ไป ไปตามหาฝาท่อที่ Fuji เราก็นึกว่าเพื่อนน่ะตามหาเสร็จแล้ว 1 วันที่นางไปถึงก่อน อะไรอย่างเงี้ย ปรากฏว่าวันที่เราไปถึงอะคือมันก็ควรจะไปขึ้น Fuji ใช่ไหมคะ เพราะว่าเราก็รอให้เพื่อนไปขึ้น ปรากฏว่าเพื่อนไปเดินตามหาฝาท่อ เราก็บอกว่า "อ้าว ไม่ได้หาตั้งแต่เมื่อวานเหรอ?" นางก็บอกว่า "ไม่ได้หา แต่เมื่อวานน่ะ แบบว่าไปขึ้น Fuji" อ้าว
อืม <chuckles> เออ อา ๆ ๆ ค่ะ อา ใช่ เออ

อ๋อ มิยะจัง ก็คือเพื่อนที่เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่น ที่กลับไปอยู่นู่นแล้ว ก็คือเป็น เป็นคนญี่ปุ่นนั้นเองเนาะ ใช่ไหม? อืม มิยะจัง โอเค
ใช่ ใช่ ใช่ เราก็บอกว่า "โอ๊ย ไม่เอาหรอกเกรงใจ" เพราะจริง ๆ แล้วอะ เรารู้ว่าเวลาเราไปเที่ยวอะ เรา เราไม่มีเวลาตายตัวนะ จะเข้าจะออก อะไรอย่างเงี้ย มันก็เกร็ง ใช่ แต่เพื่อนอีกคนหนึ่งอะ ซึ่งยังไม่เคยเที่ยวนอกประเทศเนาะ
เออ เออ มันแอบลำบาก เกรงใจเขาเหมือนกันเนาะ อ๋อ คุณ B เนี่ยเหรอ?
คุณ B เราเป็นคุณ A แล้วกัน เพื่อนเป็นคุณ B คุณ B ก็บอกว่า "โอ๊ย ไม่เอามันประหยัดเงิน ไปนอนบ้านมิยะอะแหละ"
อืม อืม อ๋อ โอเค คุณ B เขาก็อยากจะประหยัด เออ โอเค
เราก็แบบ ก็ไป ซึ่ง ความลำบาก ก็คือเวลาที่เราหิวดึก ๆ หรือจะไปไหนดึก ๆ อะ มัน มันลำบากเขาไปหมด มัน เนี่ย มันลำบาก หมายความว่า คนที่อยู่ในบ้านอะคุณพี่ แบบเราก็เกรงใจพ่อ เกรงใจ อืม
อืม เออ ก็ต้องแบบเหมือนกับ เราก็เข้า ๆ ออก ๆ อย่างเงี้ยเหรอคะ? กลับดึก แล้วเขาก็เปิดประ ต เขาก็ต้องรอเปิดประตู อย่างงี้เหรอคะ? หรือว่าไงอะ?
ใช่ แล้ว รอปิดประตู ใช่ แล้วก็ มันเกรงใจมาก แล้วเราก็แบบ แล้วพอตอนวันจบทริปก็บอก "โอ้ย เราไม่น่ามานอนบ้านมิยะจังเลยนะ" ในใจก็คือแบบ <tsk> ฉันก็บอกเธอแล้ว มันจะ <laughs>
อ๋อ เออ <laughs> คุณ คุณ B เขาบอกอย่างงี้มาเหรอว่า "อืม ไม่น่ามานอนเลย คิดผิด" อะไรอย่างเงี้ย แล้วคุณได้พูด ก พูด พูดออกไปไหม? หรือเป็นแค่เสียงในหัว?
ใช่ ใช่เลย ไม่ ไม่ได้พูด ตอนนั้นก็แบบ ตอนนั้นเก็บไว้ในหัว เก็บไว้ในใจ เพราะว่าระหว่างทาง ระหว่างทริปเนี่ย ทะเลาะกันไปเยอะมากแล้ว
เออ เสียงในหัว อืม เหรอ? ก็คือเรื่องแบบเหมือนกับไอ้ ไม่ ไม่ แบบเหมือนกับกลับไม่เป็นเวลา หมายถึงความเที่ยวอะเนาะ มันก็ตาราง มันก็ไม่ได้แบบมีเป๊ะ ๆ ๆ ใช่ไหม คุณก็เข้า ๆ ออก ๆ แบบไม่ได้เป็นเวลา
ใช่ น่าจะใช่ ทะเลาะ กันเรื่องการ เขาเรียกว่าอะไร การขึ้นรถไฟ คือตอนนั้นน่ะกูเกิล Google Maps อะเพิ่งมา แต่หมายความว่า ที่ญี่ปุ่นน่ะมันแม่น ด้วยความที่มันเป็นประเทศเทคโนโลยีเนาะ
อ้าว เหรอ? เออ รถไฟ รถไฟมันก็งงเหมือนอยู่เหมือนกันนะ เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ เออ
ใช่ ใช่ แต่ว่า เราก็แบบเพื่อน ก็ตอนนั้นน่ะ สมัยนั้นเนาะ โอ้โฮ รู้เลยว่าอายุ เท่าไร สมัยนั้นน่ะ คนไปเที่ยวญี่ปุ่นอะ คือเขาจะแบบว่า มีแอปว่า เฮ้ย เธอจะดูรถไฟญี่ปุ่น ให้เข้าไปดูแอปนี้ แอปนี้นะ แอปนี้มีเฉพาะเลย มีรายละเอียดนู่นนี่นั่น เราก็ไปถามมิยะจังว่า "ฉันลองดูใน Google Maps อะ มันก็บอกได้นะว่า ให้ขึ้นสายอะไรกี่โมง กี่โมง" มิยะจังก็บอกว่า "ฉันก็ไม่เคยใช้แอปพวกนั้นเหมือนกัน ฉันก็ใช้ Google Maps" อ้าว
<laughs> เออ เฮอะ เออ ๆ ๆ เออ เออ ๆ เออ <chuckles> เออ
แล้วเราก็ เออ งั้นก็ใช้ Google Maps ไปสิจบ อะไรอย่างเงี้ย จะไปดู คือแอปนั้น มันละเอียดก็จริง แต่มันก็แบบ เขาเรียกอะไร UX UI มันก็ใช้ยากในระดับหนึ่งอะเนาะ
เออ เออ เออ หน้าตา คือมัน มันไม่ได้แบบว่า เอื้ออำนวยให้แบบเราใช้ ใช่ไหม? เออ กูเกิลง่ายกว่า อืม
เราก็แบบ ใช่ เออ แล้วทีนี้เราก็บอกเพื่อนว่า ใช้กูเกิลนี่แหละ มิยะจังก็ใช้ ถ้ามิยะจังเขาใช้ แล้วสามารถมีชีวิตรอดมาถึงทุกวันนี้ได้ มันก็ต้องรอด เพื่อนบอกว่า "ฉันไม่สนหรอกว่า คนญี่ปุ่นจะใช้อะไร?"
อือฮึ อืม เออ ใช่ เออ เออ

เออ
มันก็บอก "ไม่แยกไปด้วยกัน ไปด้วยกันทำไมจะต้องแยกนู่นนี่นั่น ไปแป๊บเดียวฝาท่อหาแป๊บเดียว" เราก็บอกว่า "งั้นให้เวลา" คือตื่นมาก็ 11 โมงแล้ว กว่าเราจะมีแรงลุก เพราะว่าเราทำงาน เราขึ้นเครื่องมานู่นนี่นั่น ใช่ไหมคะ 11 โมงอะ ก็บอกว่า "งั้นให้หาฝาท่ออะ ถึงแค่ประมาณเที่ยงนะ"
<chuckles> อ๋อ ฝาเราหาแป๊บเดียว อือ เออ เออ ใช่ค่ะ คุณ เดี๋ยวก่อน ขอทำความเข้าใจกับฝาท่อนิดหนึ่ง คือมันจะไม่มีจุดที่เราจะรู้ได้เหรอว่า เอ่อ ตรงเนี้ยต้องไป คือมันต้องเป็นการตามหาเหรอคะคุณ?
เราคิดว่า ตอนเนี่ยมันคงจะมีคนมาบ่งบอกอะไรไว้แหละ แต่ตอนนั้นน่ะ มันไม่มี ใช่
อ๋อ มาชี้พิกัดแล้ว ใช่ไหม แต่ตอนนั้น คือ ยังไม่มีพิกัด อ๋อ โอเค
อา รู้แค่ว่าอยู่แถวนี้ ๆ แต่ประเด็น คือ เราไม่ได้สนใจที่จะไปนั่งอ่าน เราคิด เรามานั่งอ่านทีหลังอะ เรายังรู้เลยว่า มันควรจะเดินไปตรงนี้ แต่ตอนนั้นน่ะเราไม่ได้สนใจไง เราคิดว่า เพื่อนน่ะหามาแล้ว
เออ ๆ ๆ เออ เออ ๆ นึกออก อะ เออ ค่ะ
เราก็เดินไปปุ๊บ! เพื่อนก็ใช้เวลาหาจน 12:30 น. เราก็บอก "เที่ยงแล้ว ไป ไปขึ้นฟูจิเถอะ" อะไรอย่างเงี้ย "ไหนจะขึ้น ไหนจะลงอีก" อะไรอย่างเงี้ย แล้วฟูจิมัน ก็ให้อยู่ได้แค่แป๊บเดียว สักถึงแบบ 15:00 น. หรือ 16:00 น. นี่แหละ จำไม่ได้นะคะ
อืม เออ ๆ เออ เออ ค่ะ
แล้วก็ ปุ๊บ! เพื่อนก็หา เพื่อนก็บอก "โอ๊ย ไหน ๆ ก็มาแล้ว เราจะกลับไปแบบไม่มีฝาท่อเหรอ?" แต่ไหน ๆ ก็คือแบบ
<chuckles>
เนี่ย ก็เรื่องของแกแล้ว ไหม? <laughs>
<laughs> ใช่ไหม ฝา ฝาท่อไม่รู้แล้ว ฉัน ฉันจะไป Fuji <chuckles>
เราก็ว่า เออ Fuji ฉันอยากเห็น Fuji-san ฉันอ่านการ์ตูนมาตั้งแต่เด็ก ฉันต้องการเห็น Fuji-san ฉันก็แบบว่า "เอ่อ งั้นแกหาต่อนะเดี๋ยวเราขึ้นรถเอง" แล้วเพื่อนก็บอกว่า
เออ <chuckles> เออ เออ ๆ แยกกันใช่ไหม?
ใช่ แล้วเพื่อนน่ะ คือไม่ชอบอยู่คนเดียวที่ญี่ปุ่น เพราะเพื่อนบอกคนญี่ปุ่น ตอนนั้นเขาอาจเหมือนกับว่า คนรถ คน อะไรอย่างเงี้ย เวลาเราเด๋อด่า เขาจะมีสายตาที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ สายตาที่แบบมองอะ กดดัน อะไรอย่างเงี้ย แบบทำไมทำไม่เป็น แต่จริง ๆ เขาว่า เรา เขากำลังมองมากกว่าว่า จะช่วยเรายังไงอะนะ
อ๋อ เออ เออ ๆ ๆ เออ อาจจะเป็นแนวนั้นก็ได้ เออ ค่ะ
แต่แล้วทีนี้ ก็นั่นแหละ ก็สุดท้ายอะ ได้ออกจากจุดหาฝาท่ออะ เกือบ 14:00 น.
อืม อืม